É, elas elas são alcançáveis se eu tiver esforço, talvez eu, eh, eu até coloque, eh, um di uma dificuldade alta, assim, por exemplo, correr uma mini maratona, hoje se eu for correr 5km, eu já vou sair com <chuckles> o pulmão quase na boca, sabe, então Mas eu estou, eh eh, conseguindo, eu estou com um aplicativo, que eu baixei, e que tem um um guia ali, né, um um galho, então ele ele vai me falando, essa semana, você vai correr 5 minutos no dia, daí no outro dia, agora são 17 parando e andando. Eh, ele faz o treino, o treino e ta
Ok. Hum. Uhum. Entendi. Uhum. Ah legal. Uhum. Ele que faz ali, aquele planejamento, pra você, né, você colocou a sua meta nele, e ele vai fazendo treino, é isso?
Isso, isso exatamente isso e e
Boa. Isso é uma boa, pra você cumprir essa meta.
É aliás, eu acho, eh, fazendo uma autoanálise, assim, eu tenho percebido, que talvez, eh, eu não consiga, cumprir as metas, porque eu, assim, elas só dependem de mim, não sei, se se faz sentido, o que eu vou te falar, assim, eh, quando eu tenho uma pessoa, dando ordens pra mim, né, então, por exemplo, se talvez, eu tivesse trabalhando, numa empresa e a empresa falasse, você tem que estar fluente, eh, no ano que vem, eh
Hum. Hum, vamos ver. Hum. Ok, eu acho que, eu já estou entendendo. Aquela pressão a mais, né?
Isso, pressão, essa é a palavra, essa é a palavra.
Aquela pressão, quando você, não sente muito essa pressão, você justamente, dá aquela deslizada, e acaba ali, não cumprindo a meta, digamos.
Essa é a palavra, essa é a pre a palavra. Eh, falta uma pressão, então, eh, quando eu tenho essas essas metas e não tenho a tal pressão, né, elas não acontecem e e, assim, eu fico um pouco indecisa, do que fazer, né, será que eu preciso, fazer um curso, pra entender melhor como definir metas, como
Entendi. Uhum. Uhum. Olha, assim, não sei se talvez, um curso seria uma boa, porque, assim, eu acho, que é uma coisa muito pessoal, né, acaba variando muito de pessoa pra pessoa. As metas, e também, como você quer cumprir aquela meta, em qual prazo você quer cumprir a meta. Então, por exemplo, qual é a meta, que você tem agora?
O que que você acha? Sei.

Tem, tem. É uma boa dica, tem corridas, de 5 quilômetros e tem corridas, de 10 quilômetros, né, então.
Porque, olha, acho que seria interessante, se antes de fazer, essa meia-maratona, você tentasse, participar dessas corridas mais curtas, e ver, como vai ser, sabe. Querendo ou não, é uma prática a mais, é um treino a mais, pra justamente, você ver, se esses 21 quilometros nesses 6 meses, vão ser, assim, alcançáveis ou não, sabe?
É, verdade. É. Não, e está fazendo sentido, porque, talvez possa me motivar, né, se eu conseguir, se eu ver, que eu consegui correr 10 quilômetros, e que no passado, eu conseguia, hein, eu fazia, já participei de corridas de 10 quilômetros, assim, é que depois engordei, sabe, muda um pouco de de vida, de país, aquelas coisas.
Exato. Uhum. Ai que legal. Uhum. Sim, não eu entendo, mas, assim, é bom, que você já tem, uma experiência prévia, entendeu, Isso já ajuda, de qualquer forma.
É, é. É, talvez, eh, o que você está me fazendo pensar, é assim, estou querendo, colocar uma meta, que é um futuro, mas eu estou estou pulando alguns degraus, né, <chuckles> eu acho que eu te é.
Exato, eu acho, que esses degraus, eles são muito importantes, pras metas. Pra justamente, você se organizar, e realmente, conseguir cumprir essa meta, no tempo que você estipulou, sabe?
É. É, é uma boa talvez se eu se eu colocar, por exemplo, uma corrida de 5, até fevereiro, uma outra corrida, de 10 até abril, e até setembro, eu tenho que correr, uma mini-maratona, né, que seja alguma coisa, assim.
Uhum. Exato. Exato, olha só, me parece, uma meta super razoável.
É, é, você me fez pensar nisso, e e até incluir mais coisas na minha lista. E e você, está me fazendo também, eh, refletir um pouco, que talvez, eu esteja colocando metas, mas sem sem colocar alguns passos. Entender os passos que eu preciso fazer, né, então, eh, por exemplo, o in o inglês, agora, assim, nem, eu vou ter que pensar melhor. Diante de tudo que, você está me falando, mas talvez, assim, ter um inglês em que eu possa, sei lá, participar, de um evento online, e fazer perguntas e entender, sabe, né?
<laughs> Os degraus. Exato. Uhum. Sim, ou por exemplo, você pode pegar, ler uma reportagem em inglês, e entender tudo, que está sendo dito ali.
Perfeitamente. É, é.
Sabe, as notícias online, eh, seja vídeos, até mesmo nas redes sociais, ou letras de músicas também.
É verdade. É.